Ma, allora, uhm, io mi trovavo a Torino perché studiavo lì, uhm, e avevo questo gruppo di amici, diciamo, molto variegato, perché legato alla goliardia torinese. E quindi, sostanzialmente, un gruppo di universitari di età molto diverse. Ehm, e questo quindi anche antichi universitari che avevano fatto parte di questo gruppo. Ehm, e tra loro c'era questo que c'era questo signore di di una 60, 65 anni, mi pare che avesse, aveva l'età di mia mamma. Ehm, e lui, mh, ogni domenica, più o meno, ci invitava a casa sua a fare un pranzo insieme, e poi, ehm, cantavamo tutti insieme delle le canzoni tipiche, diciamo, della goliardia, un po' un po' così. Ehm, era era molto carino come diciamo come come ricorrenza; e lui a Ferragosto ha detto: "Andiamo tutti insieme a Castelmagno perché si mangia benissimo, non si paga molto e poi c'è questo concerto." E, quindi, noi siamo andati lì. Uhm, devo dire che, uhm, è stata una bella boccata d'aria fresca perché, diciamo, l'aria di Torino non è che sia proprio pulita, pulita. E poi d'estate, ehm, fa veramente un caldo torrido, non c'è non c'è un filo di vento, quindi diventa veramente difficile stare là. E, quindi, invece andare in montagna poi tra l'altro c'era bel tempo, è stato, uhm, veramente una una bella esperienza, e io ho ancora in testa, diciamo, il ricordo di questa di queste persone che che ballavano e anche noi che ci siamo messi a ballare. <laughs>
Okay. Mh. Mh. <chuckles> Mh-mh. Ma che meraviglia. Questa Ma certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Eh, certo. Meraviglioso, meraviglioso. Beh ma molto bello, effettivamente. Ma poi ti è mai mai più capitato di, mhmm, diciamo di tornarci in questo in questo piccolo borgo, oppure è stata, mh, solo, uhm, un'occasione assolutamente così, uhm, occasionale?